Ja, unbedingt, unbedingt. Also, ich meine, man hat ja manchmal Einflüsse man sitzt in der Bahn und man schnappt da irgendwas auf oder jemand in der Bahn liest irgendwas. Man sieht die Überschrift und denkt, Mensch, geile Überschrift. Das also auch tolle Formulierung und mal Dinge miteinander in den Kontext gebracht, die auf die man sonst gar nicht so kommt. Das sind alles so Anregungen, die man mitnimmt oder wenn man draußen jemanden anspricht auf der Straße oder beim Einkaufen selbst, wenn man an der Kasse ist und bezahlt seine Ware, da kommt dann auch manchmal irgendwie 'n prickelnder, kurzer Dialog mit dem Kassierer zustande, der auch wiederum m möglicherweise v äh, verarbeitet werden kann, so oder so ähnlich in einen Text, ne?
Mhm. Mhm. Hm, okay, ja, super spannend. Also, es gibt dann auch wirklich keine Trennung zwischen, äh, jetzt ist Schreibzeit, jetzt ist frei, ich sitze in der Bahn, sondern da fließen dann auch wirklich so die Einflüsse prasseln auf dich ein und, ähm, voll sp echt super spannend. Ähm, ja, was hältst du denn von der Methode, einfach mal irgendwas drauf loszuschreiben? Ich habe irgendwann mal das Buch geschrieben, ich weiß nicht mehr, die Autorin, äh, der Weg des Künstlers hieß das, glaube ich.
Nö. Nö. Genau. Genau. Genau. Genau. Ju Ju Julia Cameron.
Ja, genau. Und sie schrieb dann äh, ne? Man soll einfach anfangen zu schreiben ohne Ziel, einfach dir die Hand quasi bewegen. Hast du das auch schon mal ausprobiert?
Heißt die. Ha ja. Ja. Ja. Ja. Richtig. Genau. Das habe ich auch schon gemacht. Also Julia Cameron hat ja 'n 12- Wochen-Programm erstellt und da sind die Morgenseiten, wie sich das nennt, ja fester Baustein. Das habe ich zwar nicht über 12- Wochen durchgehalten, aber ich habe es die ganze Zeit durchgehalten und habe das auch als bereichernd empfunden. Da soll man sich ja morgens hinsetzen und möglichst handschriftlich bis zu 3 Seiten niederschreiben, ohne dass es irgendeinen Sinn machen muss. Und das war zum Beispiel auch für mich n 'ne Hilfestellung. Also, das hat mir auch geholfen zu der zu der Zeit.
Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Genau. Ja, also, meinst du, das hat dir geholfen, dass das sozusagen erst mal so zweckbefreit ist, ne? Weil weil wenn wenn du jetzt 'ne Kurzgeschichte schreibst, dann hast du ja auch die, äh, Absicht, es soll dann auch gut werden. Du hast ja schon gesagt, du hast auch hohe Ansprüche an dich selber. Und, äh, so wäre beim Laufen wenn du Laufen bist, dann i ist der Kopf ja erst mal so frei. Und ich könnte mir halt vorstellen, wenn man dann einfach anfängt zu schreiben über das Frühstück oder wie auch immer, dass dass ja, dass da irgendwie auch was in Gang gesetzt wird so, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.